Allora io, ehm, uhm, insomma come ti ho detto lui studiava e quindi insomma eravamo giovani e e lui andava all'università, quindi io ero assolutamente libera tutto il giorno perché lui studiava e quindi il la la la prima cosa che ho fatto e io stavo proprio dalla parte opposta della Neva ca proprio di fronte all'Hermitage, ehm in quella zona lì, quindi io attraversavo il ponte che è lunghissimo, e freddissimo, io questa cosa non me la scorderò mai. Mi mi ricordo proprio che attraversavo questo ponte, ehm, diviso in 2 perché poi c'è una specie di piccolo s uhm, piccola piazzetta che poi riprende, perché la Neva è veramente larghissima come fiume
Mh-mh. <chuckles> Mh-mh.
e andavo all'Hermitage, ci sono andata diverse volte perché sapevo anche quell'altra curiosità, sapevo che era il il museo più grande del mondo. Non è solo il museo più bello e più ricco, è proprio il più grande e infatti io son dovuta andare 3, 4 volte credo e beh e non non sono riuscita ovviamente a visitarlo tutto ovviamente, però ecco mi ha lasciato un ricordo pazzesco queste sale, ma poi i colori, questi colori pastello, io mi sono innamorata di San Pietroburgo e quindi durante il giorno una volta che andavo al museo e ci stavo 4 ore, non lo so, 5 ore, andavo in giro, quindi me ne andavo alla prospettiva Nevskij a guardare i negozi, a prendermi un gelato, a prendermi un un qualcosa di caldo, un tè.
Mh-mh. Uhm, certo, per visitarlo tutto. E certo. Mh-mh. Quindi sceglievi diciamo lì per lì dove andare e che cosa fare.
Sì, sì, sì, sì, mi lasciavo proprio ispirare dalla città che poi in quel
Beh, questa cosa è bellissima, eh.
Sì, perché allora io ci sono andata proprio per trasfe l'idea mia era di andarci a vivere, quindi
Mh-mh.